Мгм. То есть пока это тебе необходимо, у тебя есть свой, там, да, э, определённый уровень бытовой немножко больше. А, ну ну, ты собираешься дальше продолжить или Мгм.
Да да да. А я, знаешь, просто, ну, это как бы очень важный язык, э, культуры. Я хотел бы читать там в оригинале какие-то вещи на нём, там кино смотреть. И поэтому мне было бы просто обидно этот язык не доучить до более приличного уровня.
М. Ну, конечно. А как ты себя ощущаешь, когда ты, а, говоришь, а, вот на 3 языке? У тебя, м, есть какое-то ощущение, какая-то 3 личность из себя выходит? <laughs>
Я ощущаю, как какой-нибудь Да да, как этот к как как, э, как как я себя ощущаю как этот, э, какое-нибудь карикатурное изображение, значит, мигранта, который говорит: "Это твоя моя, не понимай". Но я при я, я просто как бы знаю грамматическую структуру языка, и в некоторых ситуациях, когда я спешу, когда я не успеваю подготовить, э, предложение, я именно так и говорю, потому что у меня спряжение там, э, все согласования, они как бы идут лесом, и я вот там могу общаться одними инфинитивами, и поэтому, да, у меня будет это: "Твоя моя не понимать", это: "Ты ты ты ты дать мне это", вот "Я, я идти туда", вот так вот всё будет.
Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Но т тебя немножко понимать или не понимать, или люди, которые тебя слушают, напрягают лица?
Не, ну ты понимаешь, как бы, в силу того, что там н ничего сложного нету, это какие-то очень бытовые вещи, которые особенно сопровождаются там жестами, э, тут, как бы, очень сложно не понять, что я имею в виду. Э, да.
Ага. Мгм. Мгм.
Поэтому всё, окей, всё окей в этом плане.

Очень сильно влияет. Я прям чувствую, когда я там перемещаюсь из англоязычной страны в неанглоязычную страну, как мне становится некомфортно, неуютно, неудобно. Вот. Ну и что касается да, ну а чё, когда ты там ни к кому обратиться не можешь, и тебе приходится говорить ему бе ме, вспоминать, значит, какой-то эти слова разговорника, которые ты запомнил, значит, предварительно, что ещё там ChatGPT судорожно там коченящими пальцами пытаться что-то добиться.
Даже так. Мгм. А, ага. <laughs> Ам. А скажи, вот, э, есть такое расхожее мнение, а, что, м, если ты, вот, если мы мы сейчас затронули тему незнания языка, а когда ты знаешь, например, 2 языка, вот, э, ты знаешь, соответственно, русский язык и английский, правильно?
Кошмар кошмар. Ага, ага.
Ам, ты, когда говоришь на этих 2 языках, а, у тебя есть ощущение, как будто у тебя какая-то немножко другая личность, а, в тебе пробуждается? То есть у тебя д две разные личности на 2 разных языках, или ты <laughs> Есть такое?
Ну, это очень интересно. Другая личность. Знаете, мне, вот и, мне надо, на наверное, психоанализ изучить, чтобы это как-то вот, э, э, точно тебе на этот вопрос ответить, чтобы точно знать, как бы там другая личность или не другая. Такого чувства у меня пока не возникает. Да, я такого на себе не ловил.
М. То есть ты одинаково себя чувствуешь и на русском, и на английском, правильно, когда ты говоришь?
Ну, как бы, смотри, я русским владею, это мой mother tongue, да, а английский- это мой, э, ну, язык, который я просто хорошо знаю. Но тем не менее, если я давно на нём не говорил, у меня случается некий такой период, а, как бы разогрева. То есть мне необходимо, прежде чем я уже начну говорить нормально, немножечко, а, поговорить и потупить. Но, а потом, когда я вхожу уже в это состояние, то никаких проблем нет.
Мгм. Мгм.